ค่ะ ถ้าอย่างงั้นขออนุญาตแนะนำแบบนี้นะคะ เรา เรารู้ ล แผนแล้วว่า เอ๊ย เรามีวิธีนี้นะ เธอเดินไปก่อน แล้ววันศุกร์ฉันตามไป แล้วก็วัน เอ๊ย โทษทีวันเสาร์ โทษ ขอโทษทีค่ะ วันเสาร์เราตามไป เพื่อเราอยู่กับเขาในวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะไปนำเสนอไอดี ไอเดียนี้กับเพื่อนน่ะค่ะ วิธีการแบบง่าย ๆ เลยค่ะ เราอาจจะไปหาข้อมูลที่เที่ยว เออ หนึ่งวันในทริปใกล้ ๆ แล้วก็ส่งคลิปนี้แหละค่ะผ่านช่องทางออนไลน์อะไปให้เพื่อนดูก่อน "ทริปนี้น่าสนใจนะ ค่อย ๆ เข้าค่ะ เราอะอยากไปจังเลย แต่ยังขาดเพื่อนรู้ใจอย่าง พ เธอ ๆ ไงคะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ ใช่ ๆ ครับผม ช อา ครับ อืม ครับ อา อืม ครับผม ก็เหมือนอาจจะเช็ก เช็กฟีล เช็กเรตติง ไปด้วย ถ้าเขา ถ้าเขาตอบเราแบบปกติแบบเหมือนเดิม หรือแบบมีอารมณ์ที่แบบ เขาเรียก อา ตอบสนองได้ ได้ดี แบบปกติก็น่าสนใจเนาะ แต่ถ้าเกิดเขาตึงใส่ก็อาจจะแบบ อาจจะต้องง้อกันสักหน่อย แบบนี้ใช่ไหมครับ?
อืม ใช่ อือฮึ ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ เราก็แค่ส่งให้เขาดู เริ่มแรกเราก็ส่งบรรยากาศก่อนอันดับแรก "อุ๊ย บรรยากาศนี้สวยนะ แต่เช้า แต่มืดมันเป็นยังไง เอ๊ย ข้อดีมันมีอะไรบ้าง" ค่อย ๆ ส่ง หลังจากนั้นเนี่ย เราก็ค่อย แพลน ว่า "ช่วงนี้เราว่างเราไปทำบรรยากาศแบบนี้กันสักครั้งดีไหม? เราก็ไม่ได้ทำมานานแล้ว" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วค่อย ๆ ไปเปิดการขาย เขาเรียกว่า อ เวลาที่คุยกับเพื่อนน่ะค่ะ ที่เราอยากพาเขาไปเที่ยว เขาเรียกว่าประโยคแบบนี้ เอ่อ หัวเปิดท้ายปิด คำว่าหัวเปิดท้ายปิด "บรรยากาศแบบเนี้ย อยากไปจังเลย เพื่อน ๆ ไปด้วยกันดีกว่าไหม?" อา "ไหม" แสดง "ไหม" แสดงว่า "อ๋อ ชวนแล้ว" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนเพื่อนจะได้ไม่มีโอกาสปฏิเสธ "ด้วยกันเนาะ" อะไรอย่างเงี้ย ทำ คำว่า "เนาะ" นี่แบบ เออ เออ ฉันต้องไปแล้ว ล มัน มัน "เนาะ" มาแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม ครับ อา อ๋อ ครับ อือฮึ อ๋อ ครับ อืม อา ครับผม อา ครับ โอ้ อืม อา โอ๊ย ฟังดูเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย พอได้ฟังแล้วก็อยากจะนำไปชวนเพื่อนเสียเดี๋ยวนี้เลย แต่เดี๋ยวอาจจะต้องวาง แพลน แพลน ที่จะไปเขาใหญ่ดี ๆ ก่อนว่า อา 1 2 3 4 แล้วเดี๋ยวไล่เช็กเวลาของตัวเองให้ชัวร์ก่อนอีกสักนิดหนึ่ง แล้วก็จากนั้นเดี๋ยวจะลองรวบรวมความกล้าครับผม ทักชวนเพื่อนไป เพราะว่าจริง ๆ โดยส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบเที่ยวคนเดียวหรอกครับ แต่ก็จะมีก๊วนนี่แหละ แต่ด้วยความห่างเนาะ ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่ง ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับ สำหรับคำแนะนำดี ๆ ครับ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ